Op pa lalo na hindi mo talaga hawak 'yung mga bagay-bagay.
<chuckles> Tama. Mm, lalo na alam mo ba dito sa amin kahit, ah, ha parang tanghaling tapat mananakawan at mananakawan ka.
Oo nga po. Hmm, kahit saan na po ngayon.
Ga ganiyan ka't Tama, ganiyan katindi ngayon 'no?
Opo.
At sana, ayun, malay natin 'no, balang araw.
Maging maayos at dapat mabawasan 'no?
Ayan, ah ay, oo nga, ma ayan, ah, maraming salamat sa naging oras mo, ah. Ayan.
Salamat po, salamat

Oo.
'Yong sigu 'yong pa'no ba 'to pa'no ba 'to 'yong, seguri mo parang ano na parang may question mark na na, dito ba sa komunidad namin safe pa rin ba ako, kung may iba pa ring nakakapasok? Parang may question mark kana na, dito ba ay walang krimen? Dito ba may aano? Hindi ka na sigurado sa seguridad mo. Ka ka
Oo. Minsan Oo 'no. Tama. Mm, tama. Oo. Oo. Mm. Tama, oo sang-ayon ako diyan. <chuckles>
kaya <chuckles> kaya ganun 'yung ano.
At saka alam mo ano, ah, nakaka-stress 'yan, ah, kung iisipin mo lagi na "Ay, ah, ligtas ba ako dito sa lugar na 'to?" 'Di ba nakaka-stress 'yan 'yung minsan nga hindi ka na lang matutulog para bantayan mo 'yung pinto ninyo 'di ba?
Hmm. Tama. Oo, oo. o Tama ta's 'pag aalis ka pa ng bahay 'di ba? Kahit sabihin nung may kapitbahay ka hindi naman sila 24 hours magbabantay sa bahay mo so, pa'no kung may pupuntahan din sila o aalis din sila 'yung pa'no 'yung bahay iisipin mo, pa'no 'yung bahay ko? Mamaya wala na 'yung TV ko, wala na akong ano. Baka mamaya 'di ko na makita 'yung aso ko.
Hmm, tama. Hmm. Oo. Tama, 'di ba? Mm, mm. Oo. Tama 'no. <chuckles> Ang daming nagiging epekto talaga ng krimen sa isang lugar 'no? 'Yung parang 'yung mental na kalusugan mo din nakaka-apekto dahil ano naman 'yung mga iniisip mo na puwedeng mangyari.
Opo. Mhm. Tama, tama.